Eee, ini ya, Kak, kayak didewasakan oleh keadaan gitu.
Betul, kalau Kakak sendiri itu, eee, kakek tuh juga cucunya banyak berarti, nggak cuman Kakak atau ada cucu
Oh. Oh. Sebenarnya banyak, Kak, cuman rata-rata itu pada di luar kota. Jadi yang satu kota itu cuma aku sama adikku pada saat itu gitu. Jadi emang kita sering menghabiskan waktu bersama gitu sih, mhm, gimana, Kak?
Oh. Oh, jadi itu lebih deket ya? Oke, berarti Kakak deket adiknya juga deket sama kakek atau Kakak aja?